Ồ. Ừm, vậy thì, ờ, không biết với những mối quan hệ mà bạn đã từng không may bị, ờ, đánh mất vì những cái lý do mà chúng ta vừa kể trên như vậy, thì cái lý do nhiều nhất mà bạn gặp phải đó là gì? Bạn có thể chia sẻ được không?
Ừm, nhiều nhất đó là cái sự nóng vội đấy. Bởi vì á, ừm, có những lúc cái cái tôi của mình quá cao ấy, ờ, chính vì mình muốn bảo vệ cái tôi và cái sĩ diện của mình nên mình đã phản ứng thái quá ngay trong những cái ph ơ, khi có những cái sự hiểu lầm hoặc những có những cái sự chưa hiểu nhau xảy ra dẫn đến là những mối quan hệ tan vỡ và từ đó nên mình cũng đã đúc rút được rất nhiều kinh nghiệm để cho những cái á mối quan hệ sau đó.